मैं कुछ सालों से बहुत ज़्यादा सामाजिक दबाव या कहें फ़ोमो से बहुत ज़्यादा गुज़र रहा हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो मेरे मन में एक डर बैठ जाता है किसी को भी देखता हूँ। अ, जैसे मैं कुछ समय पहले अपने गाँव गया हुआ था। तो अ, गाँव की कहीं न कहीं अ, हमारे मन में एक चित्रण रहता है कि गाँव होगा, तो लोग थोड़ी आम ज़िंदगी जी रहें होगे, किसान होंगे और जो अ, कहीं न कहीं एक अ, कह सकते हैं अमीरों वाली लाइफ़ या कहें कि थोड़ा मतलब महँगी चीज़ों वाला जो ज़िंदगी हम देखते हैं, शहरों में देखते हैं। तो मैं भी ऐसे सोच के गया था, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि जो शहर के लोग 20-20, तीस तीस साल मेहनत करके भी जो सपने देखते हैं कि ये गाड़ी लेना है, ये बनाना है। गाँव में मैंने देखा इसके बहुत कहीं न कहीं उल्टा था चीज़ें। वहाँ मैं देख रहा हूँ हर क्या नाम है हर महीने लोग ज़मीनें लिखवा रहे हैं बड़ी-बड़ी और गाड़ियाँ ले रहे हैं अच्छी-अच्छी मतलब जो उनका देखने में जीवन लगेगा कि बहुत आम है, क्या है सिर्फ़ किसान। लेकिन असल सच्चाई वो इतना ज़्यादा क्या नाम है कहीं न कहीं पैसे वाले तो ये सब चीज़ें मैंने देखा तो मेरे मन में एक डर बैठ गया कि कहीं न कहीं ये क्या हो रहा है और हम तो इतना अ, दिन-रात मेहनत करते हैं, हर चीज़ करते हैं हम अपनी दुनिया में शहर वाले खोए रहते हैं कि लगता है हम ही सब कर लेंगे लेकिन गाँव की तो अंत अ, ज अ, जो ज़िंदगी है वो अलग है। ये चीज़ें कहीं न कहीं आसानी से पा जा रही हैं इसका क्या कारण में समझ भी ना पाऊँ? तो मैंने जब गाँव के लोगों से बात करा, तो पता चला कि जो कहीं न कहीं मैं चीज़ें सोचता हूँ कि करूँगा कि 5 साल बाद, 10 साल बाद पैसा इकट्ठा करके ये लोग कर रहे हैं आराम से तो इनको कोई दिक्कत भी नहीं है। और अ, और अगर आप इन लोगों को देखोगे तो देखने में कहीं न कहीं बहुत आम लोग लगेंगे एकदम सामाजिक लोग। तो मैंने कहा देखिए कितना अच्छी चीज़ है हम इतना दिन भर टेंशन लेते हैं इतना चीज़ें सोचते हैं तब भी नहीं कर पा रहे और ये लोग कर पा रहे हैं। इसी तरह ना मैं जहाँ भी जाता हूँ, तो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें देख लेता हूँ कि मेरे मन में अ, डर बैठ जाता है। जैसे सोशल मीडिया खोला तो वहाँ अलग डर बैठ जाता है कि अरे देखो यहाँ तो मुझसे भी कम-कम उम्र के हैं और कहीं न कहीं इतना कम मेहनत कर रहे हैं सिर्फ़ नाच-गा रहे हैं तब भी कर ले रहें है और मैं दिनभर यहाँ 12-12 घंटे पढ़ भी रहा हूँ, नौकरी भी कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरा बुरा हाल है, तो ये सब चीज़ें देख के कहीं न कहीं एक फ़ोमो मेरे मन में आ जाता है। जी।
हुँ। जी। हुँ। जी, बिल्कुल मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ और उससे पहले कि मैं आपको कोई सलाह या राय दूँ। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जिससे कि मैं अपनी परेशानी को सही ढंग से समझ सकूँ। और एक अच्छी और उचित सलाह आपको दे सकूँ। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि किस हालात में ये फीलिंग सबसे ज़्यादा आपको महसूस होती है?
जी अ, अगर हलात की बात करूँ ना तो कहीं न कहीं अ, जब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो या बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं एक दबाव में हूँ तो मानसिक दबाव में। तब मैं सोचता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ ये हूँ और फिर अ, जो मेरे आस-पास के लोग हैं, वो कहते हैं कि आप बाहर की तरफ देखो आपसे भी ज़्यादा लोग परेशान हैं आपसे भी ज़्यादा दुःख झेल रहे हैं, यहाँ पे तो जो है बहुत कुछ है। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है लेकिन जब बाहर की दुनिया देखता हूँ तो पता चलता है अरे! ये तो यहाँ का कुछ उल्टा ही दिख रहा है, सब मुझे अच्छा दिखता है। अब पता नहीं मेरे देखने के नज़रिया में अ, कहीं न कोई अ, कोई समस्या है या मैं चीज़ों को समझ नहीं पा रहा? लेकिन जो मैं कहीं न कहीं देख रहा हूँ वो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा ख़ासकर जो मैंने ग्रामीण जीवन देखा कि जहाँ मैं उनको बहुत हल्के में ले रहा था कहीं न कहीं मैंने उनकी क्षमता को परखा नहीं, उनको जाना नहीं अच्छे से, बस जो बचपन से मुझे सिखा दिया गया है, मेरे आस-पास के जो समाज ने शहरी समाज ने बताया उसी को लेकर मैं बैठा हूँ कि गाँव के लोग होंगे, तो ऐसे ही आम जगह में रहते होंगे, झोपड़पट्टी में रहते होंगे या उतने पैसे नहीं होंगे बस अ, बेलगाड़ी पे चलते होंगे, ऐसी चीज़ें जो बचपन में मैंने फ़िल्मों में देखी या कहीं न कहीं अ, आस-पास देखी क्योंकि मैं ग्रामीण अ, जीवन से उतना जुड़ा नहीं था। लेकिन जब मैंने सच्चाई देखा ना तो मुझे ये लगा कि कहीं न कहीं हमें लोगों के बारे में क्या नाम है पहले से ही कोई अपने मन में अ, चित्रण नहीं कर लेना चाहिए। जैसे मैंने किया तो मैं अपनी गलती को पहले तो पहचाना। और उसके बाद
हाँ।
कहीं न कहीं जब देखा तो एक दबाव पड़ा कि अ, जैसे गाँव के बच्चों को देखा तो एक चीज़ और सीखने को मिली कि ये लोग दिन भर मेहनत भी करते हैं और खेतों में, फिर पढ़ाई भी करने जाते हैं और एक बहुत आम ज़िंदगी जीते हैं। कोई न घमंड है ना कुछ है और लोगों के बीच घुल-मिल के रहते हैं अपनी भाषा की बहुत ज़्यादा इज़्जत करते हैं। फिर एक डर बैठ गया कि क्या नाम है जो मैं शहरों में ज़िंदगी जी रहा हूँ यहाँ तो ना कोई एक-दूसरे से बात करता है, ना कुछ करता है सब अपने-अपने मोबाइल में बिज़ी रहते हैं और एक-दूसरे के लिए किसी को समय नहीं है क्योंकि मैंने अपने ही अ, बहुत पास में देखा कि एक अंकल जा रहे थे। तो वो ना एकदम अचानक से गिरे उनको कोई उठाने नहीं आया। तो मैं उस देख चीज़ को काफ़ी देख के हैरान हो गया कि बताओ शहर में कोई एक-दूसरे को पूछता नहीं है लोग किस घमंड में डूबते हैं अ, डुबते हैं और यही मैंने गाँव में अभी कोई गिर जाता तो मैं देखता हूँ कि लोग उसके लिए एकदम अ, पूरा गाँव दौड़ पड़ता है कि चलो उसकी मदद करो तो ऐसी सब चीज़ें देख के एक दबाव मेरे पे ये बनता है कि कहीं मैं तो गलत जगह नहीं रह रहा, कहीं ये शहरी ज़िंदगी जो है एक झूठी ज़िंदगी तो नहीं है मेरे लिए? जी।
जी। अच्छा। जी बिल्कुल, आप निश्चिंत रहें, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा और जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ आपको ऐसा महसूस होता है कि जो आप जीवन जी रहे हैं, कहीं न कहीं आपको लगता है कि गाँव का जीवन आपसे ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पे लोग एक-दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन शहर मैं आप ऐसा महसूस नहीं करते। तो उससे पहले कि मैं आपको कोई सलाह दूँ आप ये मैं आपसे कुछ सवाल पूछने चाहता हूँ। जिससे कि मैं आपकी समस्या को सही ढंग से समझ सकूँ, पहचान सकूँ। और एक अच्छी और उचित सलाह आपको दे सकूँ। तो आप ये बताइए कि किस हालात में ये जो फीलिंग है ये सबसे ज़्यादा आपको महसूस होती है?
जी अ, बिल्कुल कहीं न कहीं ये जो हालात होते हैं, ये हालात ऐसे समय होते हैं कि जब मैं कहीं जाता हूँ, नई जगह देखता हूँ तो मैं काफ़ी हैरान हो जाता हूँ। मैं मेरा यही मानना है कि छवि बना के किसी जगह के बारे में नहीं जानना चाहिए अ, छवि अगर आप पहले बना लोगे तो शायद जो आप वहाँ जाके देखने वाले होते हो फिर आप हैरान ही होंगे। जैसे अ, मैं एक जगह गया था अ, साउथ इंडिया में, तो कहीं न कहीं अ, जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो थोड़ी लाइफ़ थी, यहाँ से ज़्यादा अच्छी थी। मतलब चीज़ें थोड़ा मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा अलग है और ज़्यादा अच्छी रोडें, अच्छी चीज़ें, जो बिजली की चीज़ें जैसे हैं कि बिजली 24 घंटे आ रही है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है। ये देख के भी हैरानी हुई कि अ, जो एकदम अ, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो अ, मेरे यहाँ के जो नेता हैं या जो भी आस पास के लोग हैं, सरकारी लोग हैं वो नहीं दे रहे और इन लोगों के पास इतने अच्छे से मौजूद है तो मुझे फिर यही डर लग जाता है कि कहीं मैं तो गलत समाज में नहीं रह रहा। कहीं भी जाता हूँ ना तो फिर जहाँ मैं रहता हूँ मुझे वहाँ के बारे में अ, सवाल उठने लग जाते हैं, अब उस दिन मैंने जैसे सोशल मीडिया खोला ट्विटर, तो वहाँ अ, वीडियो एक दिखा रहे थे कि उसमें ना अ, इंडियन लोग कुछ थे वो बाहर गए हुए थे विदेश में, तो यूरोप के देशों में तो दिखा रहे थे कि वहाँ के गाँव देखो ऐसा ये है और वहाँ के शहर देखो ऐसा इतनी साफ-सफाई, तो फिर मैंने कहा कि आखिरकार धरती पे मैं आया हूँ, मैं एक यहाँ पे इंसान हूँ, तो ये मैं कौन-सी ज़िंदगी जी रहा हूँ? यहाँ पे तो क्या नाम है, मैं एकदम चारों तरफ बाहर निकलो तो कूड़ा और प्रदूषण और लड़ाई झगड़ा, हल्ला और गाड़ियों की ची-ची, पी-पीऊ, वहाँ इतनी शांति, वो भी हमारी तरह लोग हैं, बस कुछ हज़ार किलोमीटर ही तो दूर हैं, तो कैसे वहाँ सब चीज़ें इतनी स्थिर हैं? गलती है। तो फिर मैं कभी कभी सोचने लग जाता हूँ काश वही अ, किसी यूरोपियन कंट्री में ही पैदा हुआ तो कितना अच्छा रहता, ना लड़ाई-झगड़ा, ना नौकरी के लिए कोई अ, कहीं न कहीं परेशानी, कितनी चीज़ें अच्छी हैं, तो ये भी डर बैठ जाता है अगर सोशल मीडिया खोल लेता हूँ तब भी। जी।
अच्छा। ओहो! हुँ। बिल्कुल। उ, जी बिल्कुल, आपकी मैं परेशानी समझ सकता हूँ और आप निश्चिंत रहें मैं आपकी पूरी मदद कर तो जैसा आपने बताया कि आपको कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे मैं जो जीवन जी रहा हूँ, वो एक काल्पनिक जीवन है। और जो वहाँ पे लोग जी रहे हैं, जैसे गाँव की आपने बात की, वो वहाँ पे लोग अच्छा एक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या ये सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ लगता है आपको?
जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि सोशल मीडिया कहीं न कहीं मन में एक डर तो पैदा करता है लेकिन वो सच्चाई भी तो दिखा रहा है जो कहीं न कहीं मैं कुएँ का मेढ़क बना हुआ था, जहाँ मुझे लगता था कि मेरी कु अ, जो कुआँ है वही मेरी दुनिया है। लेकिन जब उस कुएँ से मैं बाहर आया, तो पता चला कि दुनिया तो बहुत बड़ी है, और दुनिया में तो इस कुएँ से भी अच्छी जगह है तो यही वाली चीज़ मेरे साथ हुई, कि एक दबाव बन गया, एक डर बन गया मेरे ऊपर, तो आप ही बताइए? मैं इस दबाव और डर से कैसे बाहर निकलूँ? और जो अपने आस-पास के समाज है उसको और अच्छे से मैं समझ पाऊँ और पहले ही अपने मन में एक छवि ना बला लूँ अ, बना लूँ चीज़ों के बारे में? जी।
हुँ। जी बिल्कुल, मैं आपकी दिक्कत समझ रहा हूँ। तो मुझे आप ये बताइए जैसे आपने कहा कि आप कहीं न कहीं ये महसूस करने लग गए हैं कि, सोशल मीडिया के ज़रिए जैसा आपको देखने के लिए मिला और उस चीज़ के बाद में जब आप हकीकत में उस चीज़ को देख रहे हैं, तो आपको अलग परिणाम महसूस हो रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ, जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, कहीं न कहीं वो भी सच है या फिर जो आप रियल लाइफ़ रियल लाइफ़ में देख रहे हैं, वो भी सच है, तो क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते महसूस कर रहे हो?
बिल्कुल अ, मुझे कई बार लगता है कि जो मैं है दूसरों से अपनी तुलना करता हूँ, लेकिन फिर मुझे कभी-कभी लगता है कि तुलना अच्छी भी है और कई बार लगता है कि जो तुलना मैं कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है क्योंकि अ, कहीं न कहीं दु सबके हालात अलग होते हैं, उनके हालात अलग हैं, मेरे हालात अलग हैं। तो कभी-कभी ठीक भी नहीं लगता और लेकिन अगर समाज की बात आती है, जहाँ मैं रहता हूँ, तो वहाँ की तुलना मुझे ठीक करना अ, अच्छा लगता है क्योंकि मैं तुलना इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ऐसी ज़िंदगी क्यों नहीं दे पा रही मेरी सरकार और जो लोग हैं, आस-पास की वैसी ज़िंदगी मैं क्यों नहीं जी पा रहा है, ये तो मैं भी पा सकता हूँ। कुछ चीज़ें हैं कि मैं अ, इतना अमीर क्यों नहीं हूँ या ऐसी नहीं हूँ तो तो देखो और भी चीज़ों पे कहीं न कहीं रहता है, तो कभी तुलना अच्छी लगती है, कभी नहीं लगती। जी।
हुँ। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि आपको कहीं न कहीं ये महसूस हो रहा है कि जो सरकार है, वो आपको इस तरह की सुविधाएँ क्यों नहीं दे पा रही है, जैसे गाँव में कभी आपको महसूस होता है। तो मैं जो है ये पूछना चाहता हूँ कि मैं फीलिंग तुम्हारे रोज़ का काम या जो मूड है, इस तरह की जब आपको फ़ीलिंग होती है, तो उससे आप क्या महसूस करते हैं और वो किस तरह की प्रभावित करती है आपका जीवन
जी बिल्कुल, कहीं न कहीं अ, इससे मेरे मन में एक डर बैठ जाता है और उस डर से फिर मैं कहीं न कहीं बाहर नहीं निकल पाता और कहीं न कहीं डर मुझे सताता रहता है कि एक ही ज़िंदगी मिली है, उसमें भी कहीं न कहीं मैं ऐसी ज़िंदगी को गुज़ार रहा हूँ, तो मेरे लिए कहीं न कहीं ये सही है कि नहीं सही है, मैं आख़िरकार कर क्या रहा हूँ और मैं क्यों ऐसे अपने आस-पास की चीज़ों को नहीं बना पाता, तो मुझे बड़ा दुःख होता है और पहली बात तो मैं जो छबि बना के घूमता था, इससे बड़ा दुःख हुआ कि मैंने जिन लोगों को इतना अ, कहीं न कहीं कम आका, वो तो बड़े आगे निकले। तो इससे भी डर लगा कि मैं ही एक गलत कुएँ में था, तो यही कुएँ के मेंडक वाला जो कहीं न कहीं बात होती है, यही मेरे मन में रहती है और मैं बहुत डरा रहता हूँ। जी।
जी, सबसे पहले तो इसके लिए आपको मैं ये सलाह दूँगा कि आप कहीं न कहीं पहचान और जो फ़ीलिंग है उनको पहचानने की कोशिश करें और जितना हो सकें अपनी सीमाएँ निर्धारित करें, जिससे कि आप अपने आप को बेहतर महसूस कर सकें, इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जी।